จริง แล้ว คือจะบอกว่า เออ เด็กไทยเรียนแกรมมง Grammar ใช่เปล่า? แล้วก็ Grammar เราอ่อนมากอะ เรารู้สึกว่าเราโง่ Grammar มาก
อืม <chuckles> เราเรียนกันแบบว่า เป็นแบบ 12 ปี 18 ปี <chuckles> Grammar
ใช่ คือทุกคนก็จะบอกว่า โอ้ ถ้าไอแบบเอา Grammar มาถามยู ยูต้องเป๊ะบอก No <laughs> บอกว่า "คือฉันน่ะเป็นคนที่เนี่ย พูดสื่อสารกับยูได้นะ แต่ Grammar ยูห้ามมาถามไอเลยนะ ไอก็เป็นเหมือนยูที่แบบว่า ถ้ายูไปสอบ Grammar ยูก็สอบตก" อะไรอย่างเงี้ย "ไอก็เหมือนยูเลย" อะไรอย่างเงี้ย <laughs> แบบ
No No จำไม่ได้ แต่ว่า อ๋อ เหมือน อ๋อ <laughs> ก็คือพูดรู้เรื่องแหละ แต่ถ้าเอาหลักการมาถามก็อาจจะแบบ "เอ๊ะ มันคือหลักการอะไร?" แต่มันคือความเข้าใจของเราอะเนาะ
ใช่ คือเหมือนอะถามว่า เออ เรารู้จัก Tense นี้ Tense นี้ Tense นี้ไหม? รู้ อะ การใช้ Tense นี้ Tense นี้เป็นยังไง? รู้ แต่แบบพอใช้ในชีวิตประจำวันอะ เราจะรู้สึกว่า "ทำไมต้องมาวุ่นวาย ทำแบบเพอร์เฟกต์ อะไรงี้ด้วยอะ?" อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทุกอันเป็น ซิมเพิล ไปสิ <laughs>
ไม่มี อ๋อ แต่มันก็ใช้ได้ดีมาเสมอ <laughs>
<laughs> เออ เราก็แบบ Present simple ไปสิ อะไรอย่างเงี้ย ฉันพูดเธอก็เข้าใจ
ทุกอย่างเป็นเรื่อง ซิมเพิล ๆ ไปหมด เลย <laughs>
ใช่ แล้วเนี่ย ทุก ทุกครั้งเลย อย่างที่บอกว่าแบบ เออ พอไปอยู่ต่างประเทศ แบบไปเที่ยวต่างประเทศเงี้ย มันก็จะแบบว่า บางทีเราก็ถามทางเขา เขาก็ตอบอังกฤษไม่ได้ แต่เราก็ดันเข้าใจเขาไงว่าแบบ
อืม อืม ที่เราเข้าใจ เราคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะภาษากาย หรืออะไรอย่างงี้ไหม?
โอ้! เขาบอกทางเรายัง ก็ด้วยนะ คิดว่าส่วนหนึ่งก็ด้วยว่าแบบพอเรา เขา เราทำหน้าแบบเอ๋อไง แบบ "หือ พูดไรอะ?" อะไรอย่างเงี้ย เออ
เขาก็จะรู้แล้ว อ่า โอเค ฉันต้องหาทางแล้วเนาะ อันนี้ก็แสดงว่าเจอคนใจดีบ่อยอะสิ
ใช่ อุ๊ย บ่อยเลย ก็อย่างที่บอกว่าแบบไปทริปฝรั่งเศสนะ เราอะเจอแต่แบบคนช่วยเยอะมากจนแบบกลับมาเล่าให้บอสคนดัตช์ฟังอะ เขาแบบงงว่าแบบ "คนฝรั่งเศสเนี่ยนะใจดีกับเธอ" เออ เราก็บอกว่า "จริง เนี่ยฉันเจอแต่คนใจดีนะ แล้วแบบส่วนมากอะเป็นคนดำทั้งนั้นเลยนะ" ที่เราไปขอความช่วยเหลือ แล้วแบบ คือเอาจริง ๆ กลับจะ มาจากทริปฝรั่งเศสทริปเนี้ยเราเปลี่ยนแบบ ความคิด เออ เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับคนผิว ผิวดำไปเลยว่าแบบว่า เขาไม่ได้แบบ มีแต่ด้านที่ไม่ดี มี ไม่ได้มีแต่ คือพูดตรง ๆ โทนทุกชาติมันมีเหมือนกันหมดไง เข้าใจเปล่า แต่ว่าด้วยภาพลักษณ์เขา แล้วก็ด้วยแบบหลาย ๆ คนในภาพลักษณ์แบบนั้นน่ะไปทำให้ทุกคนแบบไป Stereotype เขาแบบนั้นว่าแบบ
ใจดีขนาดนั้นเลย เหรอ? อ๋อ ความคิด อืม ไม่ได้น่ากลัว อืม อือ ๆ ๆ อ้อ แต่ว่าทริปเนี่ย ก็คือเปลี่ยนความคิดเราไปเลย
เขา

ใช่ เราก็เลยเปลี่ยนแผนเลย ก็คือเหมือนไปเที่ยวที่ เมือง เมืองที่เราตกรถอะแทน อะไรอย่างงี้ ซึ่งที่บอกไง ว่ามันก็จะเรียกหลง มันก็ไม่เชิง เพราะว่าเราเดินมั่ว ร เราเดินมั่วดีกว่า เออ คือเหมือนแบบ ไม่ ไม่ได้มีแผนที่ ไม่ได้มีแพลนอะไร ใด ๆ ก็เดินไปเรื่อย อะไรอย่างเงี้ย
อา อือ ๆ ๆ อา เพราะว่ามันกระทันหันเนาะ ไม่ได้ตั้งว่าที่เมืองนี้ ฉันอยากมาดูอันนี้ ๆ
ใช่ ก็กลายเป็นว่าเดินมั่ว แล้วมันเป็นเมืองที่แบบเล็ก ๆ แต่น่ารัก อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม แล้วเจออะไรอะ ตอนนั้น เจออะไรบ้าง?
มันจะแบบ จริง ๆ เมืองนี้ ก็มีปราสาทเหมือนกัน แต่ว่าปราสาทมันจะเล็กกว่า แล้วก็สไตล์คนละสไตล์ อะไรอย่างเงี้ย คืออันที่เราไปอะ มันจะเป็นเหมือนแบบ <tsk> ปราสาทที่จะเป็นแนวแบบ Palace ที่เป็นแบบสวย ๆ อลังการ เออ แบบว่าเป็น เป็นพระราชวังที่ราชวงศ์เขาเคยอยู่ พระเจ้าหลุยส์ที่ สิบสี่ เขาเคยอยู่ อะไรอย่างงี้ เออ แต่ว่าอันของที่เราอยู่อะ มันจะเป็นแนวแบบ Castle ก็คือแบบ เป็น
ค่ะ อืม อา ยิ่งใหญ่ อืม อืม อา <chuckles> เป็นปราสาทหินอันเดียวเดี่ยว ๆ หรือเปล่า? อืม
ใช่ ใช่ เป็นปราสาทแบบหิน หิม ทึม ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างใน เพราะเรารู้สึกว่าอีแบบ <tsk> ใช่ คือเราก็เที่ยว Castle เยอะแล้วไง เราก็รู้สึกว่า เออ มันก็เหมือน ๆ กันแหละข้างใน อะไรอย่างเงี้ย เออ
อ๋อ ก็ดูแค่ข้างนอก อา แล้วตอนนั้นเราต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไหม ตอนเดินเที่ยวมีจังหวะที่แบบไปถามเขาไหม ว่าแถวนี้ มีอะไรให้ทำบ้าง?